ما أدراكِ بقى، يعني الطريق أنا يعني <chuckles> الناس كانوا بيقعُدوا يضحكوا عليّا، كنت باقعُد أسنِد على الحيطة، الطريق الطُرُق هنا كُلّها مَطالِع، تمام، فتخيّلي بقى واحدة ما بتتحّركش خالص في ب في مصر، ر جيت نزلْت مُطالبة إن أنا أطلع كل يوم الشارع ده، الشارع ده على الموبايل بييجي لي إن أنا طلعت 5 أدوار، تمام؟
<chuckles> اهم. ياه! كتير أوي برضه.
فته لكِ أن تتخيّلي بقى وأقعُد أنهَج، أنهَج وعارفة ناس عواجيز طالعين بإيه، بيجُرّوا عربية زي عربية السوق دي اللي في مصر دي، life style ج وبيجروا والمصحف بيجْروا، يعني عارفة عندهم 90 سَنة، وبي
<laughs> أيوه، هو الlife style كده، أيوه.
وأنا باطلع أنهَج- أنهَج بقى وأسنِد على الحيطة وكده، فكان ده اللي هو إيه، يعني حاجة بسيطة جدًا، بس فعلًا هي فرقِت بعد كده في حياتي الصراحة، مش هاكذب يعني.
اهم، المشي قد إيه وقت، يعني كنتِ بتمشي قد إيه مثلًا؟